Logré salir intacto. Hay gente que sí se rumora que ha que ha salido ahí, como que les han pasado que les duele la panza, o, que que que les da como, ¿cómo se llama cuando te cuando te da una infección en el estómago?
¿Se intoxican?
Ándale. Sí, porque no es tan sal tan pues, te tienes que arriesgar, ahí es un volado, un voladito.
Ah, okey. Oye, sí. Y luego pasa, ¿no? De que comes ahí, te caen mal, y luego ya no te vuelve a caer nada mal en ningún lado. Como que ahí agarras inmunidad, y te te protege para las demás puestos, como que nadie supera ese, y ya ya ya con ese ya tienes escudo para todo.
Sí. <chuckles> Así es. De hecho, hay una tribu que se hizo más inmune que el resto de los humanos, porque comen animales crudos. Pero, bueno, solo una comparación, ¿no? Aquí conmigo, yo soy como esos de <laughs> por andar comiendo en la calle, o sea, yo creo que sí he agarrado mucha, mucha resistencia yo, eh.
Oh, okey. <laughs> Sí, la verdad, porque comer en la calle, es es como tú dices, es un volado de que: "Oye, este este se le va la mano", estos están a un lado de de una cañería abierta, imagínate. Entonces
Exacto. Y luego tosen y todo, y no traen mascarilla, y nada.
Pero fíjate que luego esos que tú dices, oye, estos de de salubridad duda dudosa están bien buenos, no no sé qué le echen a la tierra, y le le echan tierra en vez de sal, ¿no? Y como que están bien buenos.
Sí. Ah, sí, sí. <laughs> Sí, le le mezclan ahí un poquito de mugre con la comida, sí. Yo digo que eso es lo que le da el sabor, ¿no? Y lo y los perros, también. Este sí, la verdad que sí, sí sí están ricos, la verdad. Fuera de bromas, esos tacos del ferrocarril están superricos.
<chuckles> <chuckles>

Bueno, este, me acuerdo que estos son de Mexicali, ¿no? Eh, estos me llevaron mis padres a comer estos tacos una vez, porque este señor estaba agarrando mucha fama, que ver que de hecho, ya lleva más de 10 años, este, vendiendo tacos de guisado, y le ha ido muy bien. O sea, me da me da mucho gusto por él, le ha ido superbién, y el el la persona esta, tiene unas señoras que hacen las tortillas, tiene otras señoras que hacen el guisado, y por eso es que le va tan bien. ¿Por qué? Pues, porque tiene alguien que sabe hacer cada cosa. Él no hace nada, nomás es el jefe, hace la contabilidad, y todo, sí. Las inversiones, y todo, ¿no? Pero las verdaderas, realmente, este, pioneras ahí de esto son esas doñas, son esas señoras, que hacen las tortillas así como si fueran diosas, que pum, pum, pum, pum, pum, súper rapidísimo.
Okey. Okey, qué bueno. Okey. <chuckles> Sí, él nomás manda. Okey. Sí, sí, sí. Sí, tienen ese don, ¿no? Las señoras, porque tú ves una señora, tú la ves viejita, pero ves que ahí está moviendo machín la mano, bebe bu, buf. Y hace una es una tortilla de volada. Sí, sí, claro.
Es increíble. Unas manotas de torta que tienen. Sí, unas manototas así, que yo creo que por eso sale tan rápido las tortillas, porque tiene unas manos con unos dedotes enormes, así, muy gruesos y <chuckles> de doña, pues, de señora. Y hacían unas tortillas, es que aplanan bien la tortilla con esas manotas, pero bueno, eh, les salen, pero de verdad, tan deliciosos esos tacos que comes, ya estando lleno, quieres más, porque están tan espectaculares, que, de verdad, la calidad de la carne también, ¿eh? Yo no sé si tengan, eh, un suplidor de de carne superfresca, como que de cerdo recién sacrificado para porque la la
<laughs> Sí, claro. Okey.
eh, mi favorito es el taco que es, este, taco de pierna de puerco en salsa roja. Deberías de ver qué delicioso está eso, en serio.
Oh, se escucha muy bueno. Y fíjate que ahorita ando bien hambreado, entonces, me andas antojando.